Allora, innanzitutto, ehm sfrutto, ehm, diciamo le ore che il mio compagno passa fuori di casa, no, perché lui lavora in un ufficio e quindi ehm diciamo cerco di lavorare un po' nelle stesse ore in cui lavora lui ehm perché comunque io faccio l'editor, quindi ho bisogno proprio di calma e silenzio, soprattutto in casa quando magari devo correggere, mi serve proprio il silenzio, cosa che se c'è in casa lui non si riesce mai ad avere. Ehm <chuckles> quindi cerco di un po' adattarmi io ai suoi orari, ehm in modo da ehm mantenere, no, il momento in cui lui torna a casa, il momento in cui io finisco di lavorare e riuscire poi ad avere una vita una vita privata e familiare senza l'intoppo del del lavoro. Sì, esatto. Poi non è non fa non è sempre facile perché a volte lui lavora in smart e ehm si crea una certa conflittualità ehm su sugli spazi casalinghi, perché vogliamo entrambi, <chuckles> vogliamo <chuckles> entrambi il posto vicino al modem, ma non si può, quindi ehm diventa un po' difficile. Dico spesso cedo un po' io, nel senso dico vabbè io posso lavorare anche dopo, non è un problema, lascio a te il lo spazio.
Okay. Ah, capisco. <chuckles> Ah, soddisfacente. Mh. Eh no, immagino. Immagino imma Okay. Un po' più boh sì le da le ha scambiate anche qualche volta, bel
Mh-mh. <chuckles> Sì, <chuckles> sì.